Mhmm, per me è più facile perdonare perché non so dimenticare, veramente non non riesco. Eh sì, mh-mh, ricordo tutto, ricordo tutto. Perché per te è più facile dimenticare invece?
Invece. Ah vero, effettivamente l'avevi detto. <chuckles> <chuckles> S cius determinate cose me le dimentico, ma perché poi mi succedono altre cose quindi ricordo più quelle, quelle passate meno. Quindi va e a escalation, no. <chuckles> le ultime cose le ricordo, le ultime no.
Mh. Ah, okay, quindi okay, Vabbè ci sta oh! <chuckles> Vabbè, ma vabbè ci sta, ci sta assolutamente. Non non sarebbe male, mhmm, cioè n nel senso vorrei essere un po' così anch'io, però vabbè dai.
<chuckles> Ma sì, secondo me a volte bisogna dimenticare, se no si sta male. Poi ovvio è difficile, non tutti son ne sono in grado, però col tempo alla fine si riesce. Boh Esatto.
Mh-mh. Eh sì, no è ve Mh-mh. Eh no, infatti non tutti. Sì, poi ognuno trova il suo equilibrio, nel senso magari per te il tuo equi cioè per te dimenticare aiuta a non star male. Magari qualcun altro ti dice invece: "Io mi ricordo però pur nel ricordare non è qualcosa che mi tocca così tanto, quindi sto bene lo stesso", capito, ecco, quindi ec
Mh-mh. Okay. Sì, dipende sempre dalla persona in sé, no. Da quello che ha vissuto soprattutto, perché è quello che ci determina. Però
Eh esatto, assolutamente s Mh. Sì. Esatto, sì, sì, sì. Ecco però dai, tutto sommato mi sembra che, ecco, abbiamo boh, toccato vari punti interessanti e quindi sì, ecco. Mh-mh. Sì, sì, ecco esatto, quelle servono sempre u s sì, sì, esatto, uno di quelle non non te ne libererai mai, mi dispiace, ecco. <chuckles>
<chuckles> Esatto. Poi quelle citazioni servono sempre, no, le citazioni nei discorsi. Vedi, la scuola ha servito a qualcosa. <chuckles> Eh, esatto. <chuckles> Non vedo l'ora di sentirne altre, dai. Bene. <chuckles>
<chuckles> Ecco, quindi eh, insomma non c'è una risposta universale, no, su se sia giusto o meno perdonare una determinata situazione, dipende dalle circostanze, dipende dalle persone, dipende da son tantissime esatto. Esatto, esatto, ecco.
Esatto, concordo. Esatto, da quello che hanno vissuto, da quello che hanno passato. Beh dai, ci troviamo alla fine allo stesso p allo stesso pensiero, no, più o meno.
Mh-mh. Eh esatto, esatto. Cerchiamo di essere magari il più clementi possibili, però ecco qualche volta va bene anche dire alle persone: "Basta, ciao", <chuckles> oka va bene, grazie per la conversazione. No, no infatti buona giornata, grazie. Spero di risentirti di nuovo, ecco dai. <chuckles> Ciao
Esatto. <chuckles> Esatto. <chuckles> Dai, è stato bello, buona buona giornata. È sicuramente anche quello. <chuckles> Cia